Sai ultimamente, mhmm, ho proprio una grande difficoltà che vi ho ho bisogno assolutamente di risolvere, anche perché, uhm, ho una scadenza abbastanza imminente su un compito, uhm, che è quello di preparare la discussione di laurea. Uhm, mhmm, insomma, siccome sto per terminare la magistrale e mi laureo la prossima settimana, ehm, devo appunto scrivere e prepararmi per il discorso della discussione, ed è <chuckles> ormai un paio di settimane quasi che sto rimandando un po' questo compito che, mhmm, reputo davvero importante però allo stesso tempo, uhm, magari con il sopraggiungere del Natale oppure, mhmm, altri compiti nel mentre, il lavoro, mhmm, durante queste settimane lo sto sempre rimandando senza iniziarlo appunto. Quindi avrei davvero bisogno di almeno un po' <chuckles> di consigli per poter iniziare, mettermi giù e non procrastinare più su questo compito.
Beh, innanzitutto, ehm, gli auguri non posso farteli, però sicuramente ti faccio i complimenti per il traguardo che stai raggiungendo che non è da poco. Sei quasi alla fine del tuo step quindi sono contento per te per questo. Capisco capisco molto bene il tuo senso di di procrastinazione in questo momento anche perché dopo tut ti gli esami, tutte le materie, tutti i momenti diciamo di ansia e stress che ti sei data, questo è il traguardo finale e quindi magari un pochettino tendi già a rallentare per dire: "Basta studio, non non ce la faccio più." E cose di questo tipo. Probabilmente un pochino è anche questo, o sbaglio?
Grazie mil Assolutamente sì anche questo è ehm, perché essendo la fine di un percorso alla conclusione, mhmm, ad esempio questa procrastinazione mi è capitata anche alla fine degli esami. Quando mi mancava l'ultimo esame. Ehm, quindi quel senso di, mhmm: "Basta, ho praticamente finito, non <giggles> non ne posso più." Sicuramente quello è un fattore che, ehm, mi conduce proprio a rimandare questo compito.
Mh. Per chiedertelo magari mi è sfuggito quanto tempo esatto hai al diciamo all'ultimo step?
Allora, la laurea è proprio la prossima settimana, ehm, circa quindi 7, 8 giorni possiamo dire. <chuckles>
Mh-mh. E a che punto sei? Onestamente parlando.
Allora, mhmm, io so che questo discorso, mhmm, mi impegnerà magari, mhmm, dovrei rileggermi tutta la mia tesi ecco, quindi quello che vorrei fare è rileggerla, ehm, capitolo per capitolo magari suddividendolo in giornate- sono cinque capitoli- ehm, so che non devo studiarmela, nel senso che sono cose che ho scritto io quindi in parte lo studio tra virgolette "c'è già". È più un ripassare magari i concetti principali e da quelli scegliere quali, ehm, mettere in un discorso di circa 10, 15 minuti. Io so che, ehm, per il discorso in sé per sé magari mi può bastare anche una full immersion di 2, 3 giorni, però anche solo per rileggermi tutta la tesi con calma vorrei appunto uhm, dedicare almeno altre 2, 3 giornate però sapendo che, ehm, c'è anche il lavoro di mezzo.
Ah, lavori anche?
Esatto, ehm, lavoro in maniera part time, quindi comunque non mi occupa tutta la giornata, quindi questo e anche da casa quindi questo è positivo, uhm, però allo stesso tempo appunto, so che vorrei dedicarmi anche al lavoro visto che va a progetti.
Certo, allora ehm il primo consiglio che ti do, è sicuramente credo penso anche il più saggio in questo momento, è quello di, mhmm, iniziare a darti una un'organizzazione schematica, perché, mhmm, i giorni non per metterti ansia ovviamente, i giorni sono sono lì. Sembra s sembra chissà quale grande tempo, dici: "Vabbè, 6, 7 giorni cosa vuoi che siano," in realtà sono dietro l'angolo, però, ehm, diciamo anche che il grosso lo hai fatto, hai già la tesi pronta, l'hai già presentata, e a è tutto pronto lì. Devi soltanto, come hai detto bene tu, dare un'occhiata, a quello che, diciamo, hai fatto. Di conseguenza, tenendo anche presente i tuoi orari di di lavoro part time, che mi hai detto, da casa, ti consiglio di: rilassarti in un certo punto di vista, dice: "Ma sono 6, 7 giorni!" E invece sì, rilassati nell'idea che, tra poco avrai appunto lo step finale, e prendi questa cosa della della laurea, non come una scocciatura, perché, è umano pensare che basta, cioè invece vivila con gioia questa cosa, inizia già a viverla con gioia e organizzati della serie, hai detto che sono 5 capitoli, cinque, sei capitoli, ehm, dividili per giorno, inizia da oggi e fai un capitolo, dice: "Ma io l'ho già fatto!" Benissimo, prendi un amico, u un genitore, chiunque, che abbia voglia di ascoltarti, di darti una mano, e gli ripeti un capitolo al giorno. Così magari a riacquisti già la dialettica e l'idea di, ehm, di vivere questo momento e ti immagini mentre lo ripeti di essere davanti alla commissione. Che può sembrarti una cosa banale, semplice essendo abituata già agli esami all'università, però in realtà è un momento unico, un momento che ti resterà per tutta la vita quindi, uhm. Cerca di di organizzarti in questo contesto. Dai, ormai sono siamo lì! Quindi perderti proprio alla fine, e lasciarti distrarre, che per carità, lecito dopo tutta la fatica che hai fatto, però ancora non è il momento.
Esatto sì. Vero.
Dedicati così, come t' ho detto prima: un capitolo al giorno, in un orario che ti è più consono a te, però fallo, porta un'organizzazione stabile ecco.
Assolutamente, questa mi sembra davvero un'ottima, idea e effettivamente, schematizzare nel senso, suddividere le giornate, con l'obiettivo magari di ripetere ogni giorno un capitolo, è molto fattibile intanto, perché comunque penso non mi impegni tutta la giornata; considerando che ogni capitolo saranno circa 16, 17 pagine, quindi le posso leggere, posso scrivere dei punti chiave e e poi magari ripeterli a qualcuno. Così da poter appunto dedicare anche, mhmm, il tempo giusto per per ogni capitolo essendo e sentendomi pronta per ognuno di questi. E poi magari lasciarmi quindi gli ultimi 2 giorni, 2, 3 giorni per poter invece costruire un po' il discorso e ripeterlo. Ehm, mi sembra veramente un'ottima idea, quindi quella di, mhmm, suddividere, uhm, diciamo il compito passo per passo perché così non mi sembra qualcosa di talmente grande, insomma, ehm, da, mhmm, rimandare proprio per paura ecco, e ma sapendo che ogni giorno ho fatto qualcosa, mi sentirei molto più, ehm, rilassata e tranquilla per poi poter, ehm, insomma, mhmm, prepararmi a questo momento importante.
Se poi ti senti, diciamo, ancora distratta e vince la distrazione, tu puntati dei timer specifici, vedi come è organizzata la tua giornata tipo, perché al momento l facendo un lavoro online non è che hai proprio degli orari d'ufficio, sei tu a gestirti gli orari no? Quindi decidi che da tale ora a tale ora, con qualcuno accanto che è importante, ti dedichi o al capitolo della tesi, successivamente da tale ora a tale ora ti dedichi al tuo lavoro online, e ritaglia comunque, già un periodo di tempo per passatempo così non ti stressi, non ti ansi, a fare qualcosa che ti piace e ti diverte. Hai parlato del periodo di Natale? Inizia a uscire con gli amici, ti vai a scegliere qualche regalo, ti vai a vedere le vetrine, fai qualcosa di simpatico e allegro; e mentre lo fai pensa comunque sempre in senso positivo al fatto che, tra sei giorni vivrai un momento bello della tua vita.
Esatt <smacks lips> Vero, davvero, anzi ti ringrazio intanto per, avermi concesso queste parole perché, mi hanno proprio fatto sentire meglio nel poter condurre e, mhmm, soprattutto vivere al meglio il periodo di questa settimana in cui mi devo proprio uhm, concentrare anche sulle emozioni magari che, ehm, che questo momento mi trasmette quindi, quelle non le voglio mettere in secondo piano perché sono davvero molto importanti; e, poter quindi vivermi, uhm, l la realizzazione ecco, di questo compito, uhm, con più tranquillità, sicuramente con gioia come, mi hai consigliato è la cosa migliore secondo me, in questo momento, anzi, penso proprio che, mhmm, facendolo, uhm, con un'emozione di tipo positivo, ehm, questo mi aiuterà anche a non stressarmi, soprattutto nel, uhm, compiere l'ultimo passo forse anche quello un po' più importante ecco.
Mh-mh. Sono veramente contento di esserti stato d'aiuto. Spero tantissimo che i miei consigli ti abbiano spronato a combattere questa prostie procrastinazione, e sappi che sono sempre a tua disposizione per qualsiasi cosa.
Grazie mille ancora, alla prossima allora, ti ringrazio.